Mhmm, s ehm, dipende in quale provincia di pa di della Sicilia sei, perché, ad esempio, tu, adesso hai detto “arancini”, eh, invece, per noi del palermitano l'arancina è sempre femminuccia. Quindi per noi è arancina, ehm, e non sono tutte appuntite, ma solamente quelle al burro. Quindi, quelle bianche sono appuntite, quelle alla carne sono rotonde. Invece, se vai nel messinese, insomma, sono maschiette le arancine. Loro li chiamano “gli arancini” e s
Okay. Okay, bene, bene, bene, okay. Bene. Quindi si distinguono così, okay. Ah, cambia addirittura anche okay, okay.
Sì, sì, sì. Eh eh, ma questa cosa è molto è sentita, sai? Questa rivalità è molto, molto sentita. Eh, infatti noi quando sentiamo dire “arancini” <chuckles> ci sentiamo un po' trasecolati e loro pure. No, no, no, per noi no. E quindi niente, fondamentalmente poi, mhmm, c'è una persona addetta a prendere il riso e fare la palli la mezza pallina, no, farcirla col condimento e mettere poi l'altra parte di riso per fare la pallina
Eh beh sì, certo, eh. <chuckles> Eh già, eh già, non va bene, no, <chuckles> okay, okay. Bene. Bene. Okay.
dopodiché ci vuole chi la passa prima nell'uovo, poi nella farina e poi nel pangrattato.
Okay, bene, bene. Un po' di passaggi, eh, tatto, bene.
Quindi sono 3 passaggi, no, un po' di passaggi che presuppongono almeno 3, 4 persone, perché fossimo solamente in 1 o in 2, ci dovremmo costantemente lavare le mani, sì, per fare vari passaggi. E poi c'è chi s è addetto, diciamo, alla frittura, perché poi vengono, logicamente, fritte in tanto olio bollente e questo è, cioè, nel senso, durante quella giornata si mangia solo questo o comunque, ehm, anche delle patate, magari, però già l'arancina è tanta roba, quindi. Ehm
Eh beh, sì che diventa un po' complicato, eh. <chuckles> Okay. Certo, chiaramente, ecco, certo. Bene. Eh beh, sì, è bella corposa, quindi già ti dà una bella soddisfazione, no, okay, oka e tu, ehm, che ruolo hai? Eh beh, sì, assolutamente, perché poi alla fine la la soddisfazione è ma maggiore, no, dire anche: “Ho prodotto io questa questa cosa qua”.
Sì, sì, sì. Però ti dirò che farlo in casa è bello. Mh-mh. Sì, vabbè, ma anche per la qualità delle cose che metti tu, il fatto che le fai anche più piccole, perché comunque nei bar sono veramente enormi, cioè, non ce la fai a mangiarle. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, guarda, ehm
Certo, vai a scegliere Delle bombe proprio. <chuckles> Okay. Bene, bene, bene. E tu, quando preparavate appunto, quando preparate le le arancine, ehm, che ruolo hai? Qual è la la cosa che fai? Perché mi hai de “siete diversi”, quindi ognuno: “Io friggo, tu impani”. Okay.
Dimmi. Ah, <chuckles> bello. Allora